Iya sih, eee, bukan penyesalan gimana ya, tapi menurut aku tuh kayak, "mmm, aduh se sayang banget ya aku tuh mmm, <clicks tongue> memulai hari itu ketika hari itu udah siang" gitu, sementara sementara aku tuh inget ibu, keluarga aku di rumah, ibu aku tuh memulai hari itu dari pagi gitu, dan mmm, dan apa ya, mereka tuh selalu punya energi yang bagus gitu loh, sepanjang hari gara-gara bangunnya tuh dari pagi gitu. Kenapa aku enggak bisa, gitu, dan sebenarnya bukan enggak menghargai eee, apa ya, meng ti tidak menghargai ciptaan Tuhan itu, tapi kayak lebih ke apa ya. Terlalu terlalu tidak menyadari aja gitu, tidak perlu, da tidak begitu menyadari bahwa, kalau kamu bangun lebih pagi selain dapet pengalaman itu, manfaatnya kan juga banyak ya, hari lebih panjang, kemudian kita bisa lebih prepare, iya kan. Sebenarnya mungkin, Tuhan tuh pengen kita bangun lebih pagi itu karena ada manfaat-manfaatnya itu loh, jadi ya gara-gara pantai Bobi itu, aku kayak baru disadarkan sih mhm.
Heeh. Heeh. Betul. Heeh. Oke oke. Heeh. Betul. Iya iya, heeh, betul. Iya iya, betul. Oke oke jadi itu semacam pengalaman yang indah dan sekaligus, eee, spiritual barangkali ya untuk kamu ya. Eee, oke oke. Karena, mengubah cara pandang kamu, bahwa ternyata pagi hari itu begitu indah gitu ya, setelah kamu saksikan langsung dengan mata kepala kamu, eee, saat mengunjungi pantai mobil itu, tadi gitu ya.
Menurut aku iya menurut aku iya. Iya, benar. Betul betul iya aku setuju banget mhm, kayak gitu.
Oke, berarti sejak saat itu kamu, eee, menerapkan, eee, morning person itu dong, kamu selalu bangun pagi dong?
<laughs>
Kenapa tuh? <laughs> Kok, jadi kayak ragu tuh jawabannya? <laughs>
<laughs> Eee, susah Bro, susah karena, itu udah jadi kebiasaan aku, enggak, aku tuh bukan morning person banget, tapi bukan berarti mmm, karena tidak ada apa ya, tidak ada 1 yang men-trigger aku gitu, karena aku tuh kalo olahraga, itu juga sore hari. Nah, pagi hari itu aku kayak benar-benar masih struggle gitu loh untuk memulai bangun di pagi hari. Walaupun aku sadar gitu dengan eee, ca cara Tuhan bilang seperti itu sampai sekarang aku sadar gitu tapi ya, aku kayak akan tetap berusaha ya Bro ya, gitu semoga semoga bisa jadi komitmen lah, gitu.
Oke. Heeh. Oke. Heeh. Oke, tapi yang penting oke, tapi penting kamu sudah menyadar menyadari bahwa pagi hari itu begitu indahnya gitu ya, dengan anugerah Tuhan kayak gitu ya, oke.
Iya. Betul betul mhm. Tapi, kalo aku pulang, kalo aku dirumah ya, di kampung itu aku selalu bangun pagi karena ya itu tadi, eee, terpengaruh dengan cuaca, suasana, rumah gitu, m
Oh, gitu. Heeh, oke oke, oke lah kalau gitu bo eee, makasih banyak nih atas obrolannya, semoga ntar kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke.
Ip Sama sama Bro, makasih udah dengerin cerita aku ya, sampai jumpa.
Oke, sampai jumpa!

Di sore hari, hari pertama. Jadi kita ke eee, datang ke sana, kita main ke beberapa destinasi wisata terus akhirnya berakhir di Pantai Bobby itu. Tapi enggak tau kenapa waktu itu tuh kemalaman atau gimana ya aku lupa si travel agent itu bilang, eee, "Pantai Bobby kita skip ya hari ini, kita undur di hari terakhir," gitu. Tapi pagi hari gitu karena itu adalah hari terakhir, jadi kita enggak mungkin punya banyak waktu karena jam, eee, 10.00 itu kita udah harus ke, eee, pelabuhan gitu. Mmm harus balik lah gitu. Nah, singkat cerita oke berarti pagi hari ya. Oke berarti, eee, aku kebayangnya ya udah lah paling pagi hari ada, eee, sunrise tapi aku enggak nyangka sunrise-nya sebagus itu. Kenapa? Karena. Jadi waktu aku ke sana
Oke. Oke oke. Heeh. Oke. Berangkat lagi, oke. Mhm. Heeh. Iya.
awalnya tuh enggak ada tujuan untuk cari sunrise gitu kayak kita berangkatnya pagian supaya apa? Supaya kita tuh di sana agak lama gitu karena kan jam 9.00 kita udah harus, eee, siap-siap nih, udah harus harus balik ke penginapan untuk packing gitu. Ya udah kita kayak jam 4.30 kalau bisa kita OTW yuk gitu. Nah singkat cerita aku sama temen aku udah berangkat. OTW.
Oke oke. Heeh. Oke oke. Bersama travel agent ya atau berdua aja?
Enggak, itu waktu kalau di Karimunjawa itu kita, eee, dikasih motor gitu, dikasih motor buat kayak bebas, bebas gitu pokoknya. Intinya travel agent itu cuman kayak, eee, kasih kabar di grup WA gitu, eee, silakan kalau, eee, mau berangkat bareng-bareng kita meeting point-nya disini tapi kalau enggak bisa berangkat sendiri pakai Google Maps gitu. Udah kita berangkat sendiri. Nah, nyampe di sana aku kaget ternyata
Oke, oh berarti bebas nih ininya. Oke oke. Heeh. Oke.
matahari, cahaya mataharinya itu munculnya tuh di belakang garis laut itu loh Bro, kamu bisa bayangin enggak?
Oke oke. Berarti betul-betul, eee, momen ketika baru muncul gitu ya?
Muncul. Munculnya dan a bayangan aku tuh gini, seumur hidup setua aku sekarang, aku tuh enggak pernah, eee, ngelihat secara real matahari itu terbit dan tenggelam itu di garis laut itu. Karena menurut aku itu kayak cuman di memori aku tuh ngelihat di televisi atau enggak kalau di gambar-gambar Pinterest gitu loh, ya kan? Yang kayak tiba-tiba zet matahari turun bener-bener di garis laut atau matahari muncul di garis laut. Itu kan menurut aku tuh kayak cuman di TV selama ini aku lihatnya gitu.
Heeh. Heeh. Heeh. Oke oke. Di film-film gitu ya? Heeh, betul. Heeh. Atau di foto gitu ya?
Atau di foto di gambar. Nah, waktu itu beneran Bro, aku ngelihat itu muncul dari bawah tapi belum belum belum bentuk bulet gitu, kayak ada sinar gitu loh dari garis laut itu, ada sinar dari bawah yang gradasinya bagus banget dan itu cuacanya masih gelap dan yang paling dahsyat menurut aku adalah itu tuh masih ada cahaya bulan sama bintang di atas kepalaku.
Mhm mhm. Heeh. Oke oke. Oke. Heeh.